नमस्ते, कैसे हैं आप?
अ, जी, जी, नमस्कार, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
जी, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ और ऐसे ही जैसे कि अ, मेरे जो दादाजी हैं, उनसे एक बार ऐसे ही बातचीत हो रही थी, अभी तो फिलहाल नहीं हैं वो, लेकिन काफ़ी पहले की बात है। तो उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली थी कि दोम ये मतलब, हम लोग ऐसा किया करते थे, वैसा किया करते थे, जब से फोन आ गया है तब से आप लोग आलसी हो गए हो, जब देखो तब हर चीज कुछ भी होता है, इस पर आप ऑर्डर कर देते हो या फिर वो अ, खुद से आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम ना चाहते हुए भी, जो भी तकनीकी हमारे जीवन में आती जा रही है, आती जा रही है, उसको अपनाते जा रहे हैं और अपना हम रहे हैं, लेकिन तकनीकी उसको मतलब हमारे जीवन को कंट्रोल कर रही है, मुझे ऐसा लगता है। भले उसमें वो जान नहीं है, वो समझ नहीं है, लेकिन वो, जो भी टेक्नीक आ रही है, वो हमारे जीवन को कहीं न कहीं एक कंट्रोल में ले रही है और हम ना चाहते हुए भी उसका इस्तेमाल करते हैं, वो लत लगती जा रही है हमें उसकी। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में?
जी, जी, हाँ जी। जी, जी। हाँ जी। जी, जी। हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ जी, हाँ जी। हुँ, जी, जी, हाँ जी। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ। हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। हुँ, हुँ। जी, जी, जी। बिल्कुल। हुँ, बिल्कुल। बिल्कुल। जैसे देखिए सबसे पहले जो मोबाइल फोन का इस्तेमाल हम एक तकनीकी मतलब बोल सकते हैं, नियंत्रण हमारे जीवन में हो गया क्योंकि बिना मोबाइल फोन के हमारा कोई भी कार्य जैसे बोल सकते हैं, संपन्न ही नहीं हो सकता। पहले तो मोबाइल फोन होते ही नहीं थे तो कोई इतनी मतलब चिंता की बात नहीं थी, जैसे आपने दादा की बात बताई तो उम, मतलब पहले तो ऐट वो आते थे बटन वाले फोन आते थे, अ, सबसे ज़्यादा लोग बटन वाले फोन यूज़ करते थे और टेलीनॉर और टाटा डोकोमो के सिम आते थे, इन्हीं से अ, बात वगैरह होती थी और अ अ मतलब आज के युग में तो भाई कॉल कॉल से हट के काफ़ी चीज़ें हो गई हैं फोन में, है ना? तो अ, जो इसका जो हम बोल सकते हैं आविष्कार फोन का हुआ था एक दूरभाष जिसे हम बोलते हैं, उसके तौर पर हुआ था कि हम दूर के लोगों से अ, मतलब बात कर पाएँ, है ना? मगर आज के युग में तो ये बात से कहीं ज़्यादा हो चुका है एंटरटेनमेंट का एक ज़रिया बन चुका है, है ना? और कहीं न कहीं अगर फोन हमारे पास ना रहे, तो फिर हमारा जीवन कहीं एक रुक सा जाता है, आपका क्या मानना है इस बारे में?
हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्क बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ।